Ừm, tớ cũng đồng ý với cậu nha, nếu mà, kiểu, à, mình lớn rồi mình có thể phân biệt được cái nào là tốt, cái nào là xấu. Với lại cũng nhiều em ấy, thì nhiều em nhỏ ấy, bởi vì cái nói thật là, kiểu, cái em ấy chưa trưởng thành mà, chưa nhận thức hết được mà. Cho nên là nhiều cái những cái, kiểu, vớ vẩn ấy thì các em ấy ấy cứ, kiểu, cứ đâm đầu vào xem xong share linh tinh. Trời ơi, nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến không chỉ là việc học mà, kiểu, ảnh hưởng đến cái nhận thức sau này người lớn luôn, cậu nhỉ?
Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm, chính xác. Ừm, ừm. Ừm, ưm, ưm, đồng ý. À. Ừm, chính xác luôn. Đó, cho nên là thay vì, ờ, mình đang có cảm giác mình đang tiêu cực, mình đang buồn đi. Thì thay vì mình cứ lên mạng xã hội mình kiếm những cái sự đồng cảm trên mạng xã hội, những cái t thông tin nó cũng tiêu cực, cũng buồn giống vậy, đúng hông? Thì thay vì mình đó, mình ra ngoài mình tham gia những cái hoạt động xã hội, mình chơi bạn bè thì đôi khi nó sẽ giúp mình đỡ cái suy nghĩ nó căng thẳng, nó áp lực như vậy hơn. Thay vì mình cứ ngồi đó mình lướt, lướt, lướt thì chắc chắn mình bị bị thụ động đó, mình bị, à, đón nhận nhiều cái sự tiêu cực quá cũng không tốt. Ừm, ừm.
Ừm. Chuẩn. Ừm. Trời ơi, nhiều khi nhá, nếu mà thì cậu càng lướt ấy thì cậu nếu mà, kiểu, có những, kiểu, ví dụ thuật toán của nó nhá, cậu càng lướt, cậu càng chú tâm vào những cái chủ đề vui vẻ này, thì nó sẽ càng hiện những chủ đề vui vẻ cho cậu này. Cậu mà càng lướt những cái chủ đề buồn bã thì chắc chắn nó lại càng những cái chủ đề buồn bã nó càng hiện ra nhiều ấy cậu. Cho nên là nhiều khi nếu mà, kiểu, cậu càng lướt cậu càng buồn và, kiểu, tâm trạng của cậu càng suy sụp, cậu cảm thấy là không có thể thay đổi, không có lối thoát luôn ấy. Cho nên là tốt nhất trong những trường hợp ở đấy ấy, kiểu là, tốt nhất là, kiểu, tắt máy, đứng dậy, đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, xong thể dục, thể thao đi cho vui đời, vui hơn đi chứ, nên cũng hay ho hơn nhiều ấy nhỉ?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đồng ý, đồng ý. Ừm, đồng ý luôn, đó, cho nên là đôi khi sử dụng mạng xã hội nó giúp mình rất là nhiều, đúng hông? Mình, à, có thể mình kết bạn với những người cứ mình còn không biết tên nữa, nó chỉ kết bạn qua một cái người khác thôi. Nó đề xuất lên bạn của bạn hoặc là người thân của bạn gì đó, đúng hông? Thì nó giúp mình kết nối nhiều người, tạo một nhiều mối quan hệ thật. Nhưng mà đôi khi mối quan hệ đó chỉ là ảo và mình không có thật sự mình tin tưởng được người đó, đúng hông? Ưm, ừm. Bạn nghĩ sao? Ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Bình phẩm rồi. Ừm. Công nhận, công nhận. Ừm, thì thực ra, kiểu là ừm, tớ nghĩ mấy kiểu trên mạng xã hội ấy thì không phải là, kiểu, ai cũng đối tốt với ai đâu. Trừ người thân của mình rồi nhá, thì tất cả là chỉ cả những cái vỏ bọc hết. Nếu mà bạn bè đi thì cũng có thể là bạn bè thật, nhưng mà nhiều khi cũng có thể là bạn bè giả đấy. Ừm, nhiều nhiều lúc, như kiểu, mình chia sẻ sự buồn bã của mình với họ này, ban đầu là họ cứ đồng cảm, giả vờ đồng cảm đâu đâu. Nhưng mà thực ra trong nòng có thể họ vui lắm, họ có thể sẵn sàng lấy cái niềm, ưm nỗi buồn của mình ra làm trò cười với người khác. Cho nên nà á nhiều khi nhiều có những cái việc thì chúng ta không nên chia sẻ với bất kỳ ai một cái tí nào không lại cái gì cũng bô bô lên mạng xã hội kiểu như thế, giải bày và mong mọi người vô đồng cảm.
Ừm, đồng ý. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, chính xác. Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Ừm, chính xác. Ừm, ừm. Ừm. ừm, đồng ý. Ừm, đồng ý luôn, đôi khi có những cái thông tin mà nó cá nhân, đúng hông? Hoặc là những cái thông tin nội bộ trong công ty hoặc là trong chỗ làm đi thì cái việc mình chia sẻ, a, cho nhiều người, chia sẻ công cộng ra mạng xã hội chắc chắn là nó không tốt cho cái cái môi trường làm việc của mình nè, với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình rồi, đúng hông? Mọi người người ta sẽ không có tin tưởng mình nữa. Ừm, ừm.
<clears throat> Ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng. Đúng nha, tớ hoàn toàn đồng ý cậu nha.